Merhaba!
Merhaba. Merhaba, <chuckles> nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ya, geçmişte olan şeyleri düşünmekle geçiyor bugünler. İyiyim ama, işte, biraz melankolik.
A! Eee, belki de havadan dolayıdır. Şu ara dolunay etkisi yaklaşıyor. <chuckles> Evet evet.
E, doğru aslında, burçlara da inanırım. Ya, biliyorsun geçmişte birkaç şey olmuştu. Sana daha önce de bahsetmiştim zaten, anlatmıştım. Yine onları işte atlatma aşaması, ııı, devam ediyor diyelim, bitti artık tamamen de. Seni, böyle, geçmişte hiç üzen bir olay oldu mu? Peki atlatabildin mi, merak ediyorum?
He he. Hı hı, evet, evet. Ya! He he. Yani, çok

A, tabii canım, yoksa aklına geliyor. O ilk ilk aylar, hani, eee, bir kere ya bir kere bile kendim böyle profiline bakmadan bir gün geçiremiyordum. Yani ne yapmış, ne nereye gitmiş? Bir de erkekler çok kolay sevgili buluyor tekrar, özellikle Ankara'da bence. <chuckles> Yani hemen 1 ay sonra sevgili falan bulmuştu, hele o çok tetiklemişti beni. Ya, ben hadi, tamam, milletle konuşuyordum ama ben konuşup hemen şey diyordum, bak, işte, "Ben uzun bir ilişkiden yeni çıktım." diyordum ki karşı taraf, hani biz ilişki falan olmayacak hani sohbet ediyoruz. Tamam, işte, veya nereye giderse ama ilişki yok ama ona bir baktım, böyle aynı benimle gittiği yerlere bir bir tane X'le, hani, bir başka bir kızla gidiyor falan. Ben böyle bakıyorum, şok oluyorum, böyle, aradım sonra kızdım zaten. Dedim, "Sen beni <chuckles> Ya, yaşa ne yaşıyorsan da her yere koyma, millet bana soracak, milletin aklına ben geleceğim, beni hani öyle bir duruma düşürme. Niye? <chuckles> Yani o da hak verdi. Dedi ki, işte, emm, "E, benim şu anda da kız arkadaşım yanımda, beni araman uygun değil." Sonra ben de <chuckles> tahmin edersin, ben de ona dedim ki "Kız arkadaşını bir versene telefona." dedim, veremedi. <chuckles> "Ver" dedim, "kız arkadaşını telefona, onu onu bir şeyden kurtarayım." dedim. Bi bir depremden, bir enkazdan kurtaralım onun 6 yılını. Ya, öyle, şakasına demiştim onu da, hani, inanmıyorum senin ilişkine, ne ilişkisi gibisinden demiştim, öyle hani, eee, t tiye almıyorum senin ilişkini bir şeklindeydi aslında, tarzım orada da ama, eee, yalnız ş şeyi sordun, "A, ne öneride bulunursun senin gibi, eee, düşünenlere?" falan demiştin. Sen sen peki ne öneride bulunursun?
Evet, ç o kadar zor ki. Hah, işte stalk'luyorsun sürekli. Evet, evet, aynı şeyi yaşıyor mu? Hah, hıh. <chuckles> Bence de. Gerçekten mi? He, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. A! Çok çabuk olmuş bu kadar uzun ilişkiden sonra. I hı. Hı hı. Evet. Evet. Evet, evet. Çok Ne dedi o durumda? Çok merak ettim şu an. <chuckles> Ciddi misin? Ay! He, veremedi, hı hı, yemedi. I hı. I hı. Evet, evet. <chuckles> Evet, evet. Onu yapmak istedin yani. <tsk> Neyse, yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı, hı hı. Ya, çok mantıklı yani. He he. Ya, işte, şey yapıyorum, yani kesinlikle lay lay lom da olsa biriyle çıkıp, hani, bir en azından kafayı dağıtmak gerektiğini düşünüyorum. Yani, eee, başka türlü çünkü sadece ona saplanıyorsun, oturup profiline bakıyorsun, işte, stalk stalk'luyorsun, sürekli onu takipte oluyorsun, yakınlarından onun, ııı, durumunu soruyorsun ne, nasıl bir durumda olduğunu. Bilmiyorum.
Evet, onu demiştin aynen. Ya, doğru. Evet. Ya, bir öneri de vermek, bilmiyorum, ya, mesela, ben önerileri hiç dinlemiyordum. Millete de o yüzden mesela bana özellikle sorulmadan hiç öneri vermek istemiyorum. Diyorum ki "Yaşasın, görsün, kendi olgunlaşsın."
Evet. Evet. Hah, orası öyle. Tabii, tabii, hani, he, biri gelirse mesela, eee, tabii, tabii bana sormadan ben de, eee, hani, şey, yapmak istemem de hani gelir, "Nasıl çık nasıl başa çıktın? Nasıl, eee, rahatlattın kendini?" falan dediklerinde, hani, bu önerilerde bulunuyorum yani. Çünkü ben o şekilde atlatabilirim ama herkesin süreci farklıdır tabii ki. Yani çok da şey yapmam ama kes kesinlikle, şey, destek önemli ya, ya ilaç ya kişisel bir destek. Ben çok faydasını gördüm.
<chuckles> Bizim acımasızlık. <chuckles> Doğru diyorsun. Evet.